Sì però ecco ecco di di base scelgo l'esperienza per quello, e così eviti tutta una serie di di rob
Mh-mh, mh. <chuckles> Hai ragione, hai ragione. Ha senso, ha senso. Mhmm, ha sconvolto anche a me, cioè dopo lo vado a raccontare alle mie amiche comunque, <chuckles> però sì.
Però, ecco l'IBAN, mi ha sconvolto. Mhmm, sì na s guarda ti dico, mhmm, non è una cosa così rara.
Sì. Mh. Ah, davvero?
Sì, me lo dicevan dei colleghi che fanno i fotografi di matrimonio che è abbastanza, mhmm, fra virgolette "normale."
Ah. Sì. Mhmm, ma scus ah, okay, uhm, non lo so sarà che ho uhm, vabbè magari in futuro quando le m i miei amici inizieranno a sposarsi, ci avvicineremo a quell'età dei matrimoni, e anch'io ecco vivrò questa esperienza che mi lasceranno
Ah Sì. No quella è terri a dia a parte che è bruttissimo perché già, ehm, cioè ti invitano, sei un po' obbligato ad andarci, magari non hai voglia a mh. Poi con l'invito, uhm, cioè andare a un matrimonio non è che uno può andare con un paio di jeans e una maglia quindi magari capito un po' va beh, mettiamo che hai già tutto. Vai lì, va beh deve fare regalo almeno cioè loro pretendono almeno 100, 200€ perché, eh, è ovvio.
Sì. Mh-mh. Eh no, e certo, sì. Mh-mh. Erto. Eh, no, no infatti devi pensare anche all'outfit mh-mh, sì. Mh. Certo. Eh, esatto perché c'è anche tutta questa cosa dietro no, che mh-mh.
Eh, poi ti devi sis devi stare seduto a tavola 3, 4 ore a mangiare delle cose che non ti piacciono, <giggles> farla fa che contento nelle foto, cioè è una cosa ridi
<chuckles> Mamma mia, una tortura psicologica praticamente.
È orribile. Sì. Ma infatti per quello poi mi rivalutavo come fotografo in Italia. <chuckles> Un po' a fargli le foto. <chuckles> Mi evitavo tutto, poi più potevo mettere le scarpe da tennis. <chuckles> Va beh, le scarpe sportive, ehm, un paio di sneakers sì, sì.
Sì. <chuckles> Sto male. Mh-mh. Certo, ho capit <chuckles> Sto male. Mhmm, sì no, okay, okay, uhm, mhmm, sì vabbè comunque è l'esperienza indimenticabile ecco, sì, mh-mh.
Ma è un po' così, sì. Però per un pò le ho schivati un pò le ho schivai le ho schivati i matrimoni delle mie amiche, sì.
Sì, ah okay, vabbè dai guarda, cioè probabilmente anch'io se mi fossi vissuta mh-mh, ah, okay, okay allora.
Sarà che le mie amiche più care, una è divorziata e 2 non si sono mai sposate. E quindi